जी। देखिए, अगर मैं अभी आपको बताऊँ ना, तो मैं ना एक निजी समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा रहता है कि मु काम मैं कर लेती हूँ, मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं होती और मुझे कहीं न कहीं मज़ा भी बहुत आता है काम करने में। पर वो जो सारा दिन ऊर्जा रहनी चाहिए ना शरीर के अंदर, वो मेरे पास नहीं रहती है। वो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है और मतलब मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मैं सुबह उठ के व्यायाम कर लूँ या फिर अ, वो होता है ना, जिम चली जाऊँ या एक्सरसाइज़ कर लूँ, ताकि मैं सारा दिन ऊर्जावान रहूँ। ये सारी चीज़ें ना, मुझे बल्कि और थका देती हैं। जो सुबह अच्छे से काम होता है ना, मैं वो भी नहीं कर पाती। तो आप मुझे कुछ ऐसे सुझाव सुझाइए, जिससे मैं जल्दी उठकर ना अ, कुछ ऐसी चीज़ें करूँ अपने दिन में अ, उसको बोल सकते हो या हिस्सा बनाऊँ, शामिल करूँ या अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बना लूँ ऐसा, जिससे मेरे पूरे दिन में ना, मतलब शरीर में ऊर्जा महसूस कर सकूँ और मैं पूरा दिन ऊर्जावान रहूँ। क्या आप मेरी इसको समझने में सहायता करोगे और मुझे कुछ सुझाव सुझाओगे?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
जी, जी। बिल्कुल, मैं जो है, बिल्कुल आपकी सहायता करूँगा और मैं आपकी परेशानी जो है, वो समझ पा रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ कहने से पहले आपसे जो है, कुछ सवालों के जवाब चाहूँगा, जिससे कि एक अच्छा जो है, आपको में सलाह और एक अच्छी सुझाव मैं आपको दे सकूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप रोज़ कितने घंटे जो है, सोती हैं?
जी। अ, अगर मैं अपने सोने की बात करूँ तो मेरा ना सोने का कुछ ऐसा चरण सही चल नहीं रहा है फ़िलहाल। क्योंकि काम वग़ैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो तकरीबन 5 घंटे आप लगा सकते हैं कि मैं 5 घंटे की नींद ले पाती हूँ। अ, और वो भी रात के समय में। जैसे दिन में तो सारा ऐसे काम के अ, सिलसिले में निकल जाता है। फिर घर आओ तो कुछ घर के काम हो जाते हैं, अपने निजी काम हो जाते हैं, फिर रात में थोड़ा बोता फ़ोन वगैरह भी चलाना हो जाता है। इसके चक्कर में 12-1 बज जाते हैं सोते-सोते। और सुबह तो चाहे कुछ भी हो, 6 बजे उठना ही उठना है क्योंकि नहीं तो फिर ऑफ़िस के लिए लेट हो जाएँगे। तो रही बात मेरी अ, सोने की चरण कि कितना सोती हूँ तो 5 घंटे ही सो पाती हूँ। पर हाँ, अगर मैं बताऊँ कि मुझे नींद किस प्रकार की आती है वो बहुत बढिया आती है। वो 5 घंटे में ही बहुत सही रहती है। अ, कमी तो रहती है जब सुबह उठती हूँ कि नींद अभी शायद पूरी नहीं हुई है। पर वो इतनी गहरी होती है कि अगर कई बार मैं ज़बरदस्ती उठना भी चाहूँ तो उसके बाद एक बार उठ के दोबारा मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि सोना है या आलस आ रहा है। वो नहीं रहता।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
अच्छा-अच्छा। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा एक बात और मुझे आप बताइए कि सोने और उठने का कोई निर्धारित या कोई नियमित समय है आपका?
देखिए, सोने का तो निर्धारित समय नहीं है जैसे मैंने आपको बताया 12 बज जाते हैं और 1 भी बज जाता है कभी-कभी। पर रही बात उठने की वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 6 बजे उठना ही उठना है क्योंकि उठ के अपना खुद का खाना-वाना बनाना होता है। अपने कपड़े-वपड़े देखने होते हैं। ये सारी चीजें सेट करनी होती हैं। तो इसके चक्कर में मतलब मैं बिल्कुल भी इसमें ब आप बोल सकते हो कि लापरवाही नहीं बरत सकती। मुझे 6 बजे उठना ही पड़ेगा। और अ अगर मैं आपको बताऊँ मैं न अभी फ़िलहाल अकेली रह रही हूँ काम के सिलसिले में घर से दूर हूँ। तो सब काम खुद ही करना पड़ता है। तो वो ज़िम्मेदारी न कहीं न कहीं उठा ही देती है 6 बजे। तो रही बात मेरे सोने के समय की अगर तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ कि मेरे पास हिम्मत ही नहीं है फ़ोन चलाने की या कुछ भी। तब तो मैं आराम से सो जाती हूँ फिर 10 साढ़े 10 के आस-पास। पर हाँ, अगर मेरी आँखों में नींद नहीं है और खाना खाने के बाद कुछ ऐसे मैंने एक बार फ़ोन पकड़ लिया तो वो एक बार जो फ़ोन पकड़ा होता है वो आप समझ ही सकते हो कैसे उसमें घंटों बीत जाते हैं। तो मुझे फिर उसमें समय का मतलब न अंदाजा नहीं रहता कि मैंने कितना समय उस पे व्यर्थ कर लिया, कितने समय में ये सब चीजें देख ली। तो वो तो कई बार आप लगा लीजिए, उसी की वज़ह से फिर मैं लेट हो जाती हूँ। 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है कभी-कभी तो छुट्टी वाले दिन अगर मैं आपको बताऊँ जब सप्ताह अंत होता है तब तो कभी-कभी 2 भी बज जाते हैं फ़िल्मों को देखने के चक्कर में। तो वो फिर एक आप लगा सकते हो कि मेरा नींद का पूरा पैटर्न एक चरण सब ख़राब हो जाता है, उतल-पुतल हो जाता है एक तरीके से।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
जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। मैं काफ़ी हद तक जो है आपकी समस्या समझ पा रहा हूँ। अच्छा मुझे आप एक चीज़ और बताइए कि आपकी सुबह की दिनचर्या में क्या-क्या चीज़ें शामिल है? मतलब आप सुबह उठते ही या सुबह के समय आप क्या-क्या चीज़ें करती हैं?
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 6 बजे उठना ही उठना होता है। तो मैं ऐसे कोई अगर आपको सच्चाई से बताऊँ तो व्यायाम और ये सब तो नहीं करती कि मुझे रोज़ करना ही करना है। पर हाँ, कभी-कभी एक बाहर पार्क का चक्कर लगा आती हूँ। कभी-कभी ऊपर अपनी ही छत पर जाके थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। या ज़्यादा नहीं तो बस ऐसी खुली हवा लेने चली जाती हूँ। तो ज़्यादा मतलब कुछ शारीरिक गतिविधियाँ तो नहीं करती मैं। तो जैसे ही फिर नहाना-धोना ये सब हो गया तो 7 बजे के आस-पास फिर मेरी मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी हो जाती है। मुझे सुबह का नाश्ते का देखना पड़ता है। साथ में ऑफिस में अ, खाना लेके जाना है तो वो लंच भी बनाना पड़ता है। और फिर ये सब करते-करते मेरी क कैब आ जाती है तो साढ़े 8 बजे तक मुझे निकलना होता है अपने फ्लैट से। तो साढ़े 8 के बाद आप लगा लीजिए 9 बजे तक दफ्तर, 9 से 6-7 बज ही जाते हैं घर आते-आते ट्रैफिक-ट्रुफिक की वजह से। 7 बजे घर आओ अब आप समझ ही सकते हो इंसान पूरा थका हुआ होता है। तो अ, थोड़ा-सा फ्रेशन उप होकर अपना रात का दोबारा से वही सोचो क्या खाना है, रात का खाना-पीना होता है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा अगर मेरा मन करता है तो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ या कुछ नई चीजें सीख लेती हूँ। और अगर नहीं कर रहा होता तो फिर फ़ोन में ही सारा समय व्यस्त हो जाता है। और फिर उसके बाद अ, पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है।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
जी, जी मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ और काफ़ी हद तक जो है मैं समस्या जान चुका हूँ। 1 सवाल मैं और करना चाहूँगा कि क्या कोई स्वास्थ्य समस्या या दवा जो असर कर सकती है ऐसा कुछ, आप सोचती हैं इस बारे में ऐसा कुछ?
हुँ। अ, स्वास्थ्य समस्या तो ऐसी मुझे फ़िलहाल मतलब इतनी इतनी गंभीर नहीं है पर हाँ मेरी अ, मेरी त्वचा से संबंधित कुछ दवाइयाँ चल रही हैं मतलब अ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज़ हो जाती हैं। मैं कोई भी ऐसी कुछ चीजें मतलब यूज़ नहीं कर सकती कुछ भी ऐसा। 1- 1 प्रकार का ही मुझे कपड़ा पहनने को होता है। वरना उसके अलावा मेरे रेशेज़ वग़ैरह ये सब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं दवाई तो ले रही हूँ और हाँ वो थोड़ी-सी <clears throat> मतलब नींद ज़्यादा दिलाती है। तो मैंने आपको बोला ना कि नींद का ऐसा मेरा कोई चक्कर नहीं है तो आप लगा सकते हो कि शायद उसका भी एक एक महत्वपूर्ण अ, हिस्सा हो सकता है कि वो भी शायद मुझे गहरी नींद दिलवाती हो दवाइयाँ। तो दवाइयों के बारे में अगर आप बात करोगे तो फ़िलहाल मेरी सिर्फ़ त्वचा की दवाइयाँ चल रही हैं और हाँ, वो काफ़ी थोड़ा ना नींद में मतलब मुझे मदद करती हैं।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
जी। हुँ। जी। अ, ये हो जाता है कभी-कभी। नींद से ज नींद से जुड़ी हुई नहीं है, नींद तो मैं सो जाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि शायद हो सकता है दवाइयों का असर हो या वैसे भी मुझे नींद ब भरपूर आती है। पर जब मैं आपको बोला ना कि कभी-कभी मुझे ज़बरदस्ती भी उठाना पड़ जाता है, तो कभी-कभी सही रहता है, पर कभी-कभी ना एक एक, एक लगातार दर्द ना स दिमाग के, सिर के एक साइड पे, एक सिरे पे, वो हो जाती है। उसकी वजह से ना मेरी आँखें भी चढ़ी-चढ़ी रहती हैं, मतलब दर्द तो रहती है आँखों पे, और जिस दिन मैं बिना चश्मे के काम कर लूँ, उस उस दिन तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, वैसे ही सिर दर्द बहुत होता है। पर हाँ, ये बहुत रहता है, जो आपने ये बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा, कि स्क्रीन की वजह से बहुत ज़्यादा आँखें दर्द रहती हैं। और फिर मैंने आपको बताया घर पे जाके, फ़ोन-वोन चला के, मैं और अपनी आँखों को अ, खराब कर लेती हूँ, तहस-नहस कर देती हूँ उनका। पर अगर नींद नहीं पूरी हुई, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा <sniffs> परेशान रहती हूँ, मन में मतलब स्पष्ट तरीक़े से सोचने की क्षमता नहीं रहती है दिमाग में। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला कि दर्द वग़ैरह रहती है। फिर शरीर भी टूटा-टूटा महसूस होता है, थका-हारा महसूस होता है मुझे, पर ज़्यादा मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। और वो सिर दर्द फिर ज़्यादा बहुत-बहुत तरीक़े से, गलत अ, तरीक़े से मुझे अ, प्रभावित करता है। मेरे, मेरे सिर के ऊपर मतलब जहाँ पे स्कल होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है, मैं रबर बैंड नहीं लगा सकती। तो ये सब चीज़ें रहती हैं फिर मेरे साथ। ये सही में आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उहुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। उहुँ। जी जी, बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ जो है परेशानी बन रही है। देखिए, आप कुछ मेरे जो द्वारा मैं सोच रहा हूँ तो मैं सुझाव दूँ। इससे जो है मुझे लगता है आपकी समस्या जो है हल हो सकती है। देखिए सबसे पहले आपका उठने का तो नियमित रूप है, कि आप 6 बजे उठ जाती हैं। आप सोने का भी नींद का जो है वो शेड्यूल बनाइए। देखिए, जब आप नियमित रूप से सोएँगी और आप नियमित रूप से उठ तो रही ही हैं। जब आप नियमित रूप से सोएँगी भी तब जो है, जो है सोने की तो प्रक्रिया बिल्कुल ही हल हो जाएगी। इसमें जो है आधी समस्या तो आपकी यहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा जो समस्या होती हैं ऊर्जावान में वो यही स इसी वजह से होती हैं कि सोने का जो है एक समय नहीं होता है। दूसरा, सुबह की आदतें कुछ बनाइए। यदि आप, गरम पानी आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप सुबह एक गुनगुना गिलास जो है वो गर्म पानी पीजिए, ठीक है? और उसके बाद आप एक्सरसाइज़ करिए, धूप लीजिए। धूप लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो है कार्यस्थल पर 9 से 5 के जो जो है काम ही हो जाता है। तो उसको आप इतना ज़्यादा उसको आप शनिवार, रविवार कर सकती हैं जब आप घर पे होती हैं। और जो है अगर आप सुबह उठ के अ, जो है समय जो जो है आपका 6 बजे का है। तो इसमें आप क्या कर सकती हैं कि यदि आपसे अगर आप नियमित रूप से 10 बजे, 11 बजे सो जाएँगी तो आप निश्चिंतियाँ आपकी आँख खुल जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है, चाहे वो शाम को मिले, चाहे वो सुबह को मिले और आप उस समय बिना खाए मतलब आपके पेट में कोई भोजन नहीं होना चाहिए, तब आप हल्की एक्सरसाइज़ करें। क्योंकि जब आप खाना खा के एक्सरसाइज़ करते हैं तो पेट में तनाव होता है और पाचन क्रिया की जो बीमारियाँ वो हो सकती है, तो इससे थोड़ा बचिए। हल्की एक्सरसाइज़ करिए पर तब जब आपने कुछ ऐसा ख़ास खाया ना हो और खाने अ, मतलब एक्सरसाइज़ करने से पहले गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। और देखिए, रात की तैयारी के लिए मैं आपको कहूँगा कि स्क्रीन समय जो आपका वो है उसे थोड़ा कम करिए। और जैसा कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता भी है कि जो 9 से 5 की जो काम कर रहे होते हैं कार्यस्थल पर वो कैफीन काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। वो कॉफी काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय या कॉफी। तो इससे आप थोड़ा बचिए। आप कैफीन के बजाय जो है वो कुछ और विकल्प देख सकती हैं, जैसे कि या तो कैफीन को आप हल्का-हल्का करिए धीरे-धीरे। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ एक साथ तो नहीं छूटेगा, क्योंकि काफ़ी समय से जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो एक आदत सी लग जाती है कि अ, मतलब 2 बजे या 12 बजे जो है वो कॉफी चाहिए ही चाहिए। तो मैं मानता हूँ उससे थोड़ा आप कम करिए, उसमें जो है कैफीन की मात्रा को घटाकर थोड़ी दूध की मात्रा बढ़ाइए, आप ऐसा कर सकती हैं। इससे आपको स्वाद भी वही आएगा और जो है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और देखिए दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप छोटे ब्रेक लीजिए, ठीक है? और संतुलित स्नैक्स खाइए, जैसे कि आप ज़्यादा अगर तला वगैरह खाएँगी तो इसमें क्या होता है अगर तला कुछ खाते हैं, मसाला वाला तीखा खाते हैं तो शरीर की आधे से ज़्यादा ऊर्जा जो है वो उस खाने को पचाने में लग जाती है। तो इससे बचिए। कुछ हल्का खाइए और समय के साथ वाले फल ज़रूर खाइए। जैसे कि अभी सर्दी का समय है तो संतरा वगैरह जो है, विटामिन सी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ऊर्जा बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। वो कुछ लीजिए और इन सब बातों का ध्यान रखिए। और सर्दी के समय में अगर धूप लेने का आपका संयोग बन सके तो आप थोड़ी धूप लीजिए, परंतु 9 बजे से पहले वाली धूप ही फ़ायदा करती है। उसके बाद की धूप जो है वो शरीर पे टैनिंग करती है। तो उस चीज से थोड़ा बचिए। आप ये सब चीजें जो करेंगी तो मुझे लगता है निश्चिंत ही आपकी जो है समस्या जो है सुलझ जाएगी।
जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी सलाह के लिए और आपके समय के लिए। मैं ज़रूर इन पे काम करुँगी।
जी, बिल्कुल। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।